Entendi. É, se você tem ficado sem energia durante o dia, vale a pena você tentar e essa estratégia, né, de tipo, você chega em casa da escola, almoça e já vai direto para o cochilinho, depois você faz o resto das coisas que cê tem que fazer. Mas, eh, coloca esse esse alarme, né, em 35 minutos. Daí, você pode, tipo, fechar a janela pra ficar um pouquinho mais escurinho da pra você, eh, cochilar mais rápido, não perder tempo ali deitada, né. Eh
Uhum! Pois é, é uma boa. Uhum. Sim, sim, é verdade.
porque esse cochilinho mais rápido, ele vai te eh, vai te recuperar mais a energia, do que o cochilo mais longo. O cochilo mais longo vai te deixar meio grogue.
Sim, com certeza. Hoje hoje mesmo, confesso que <chuckles> quando eu vim da aula eu tava pensando, assim: "Ai, será que eu tiro o cochilo, será que não?", porque hoje foi uma noite que eu acabei indo dormir um pouco tarde ontem e acordei bem cedo hoje.
Aham, para o fim de semana, né? Entendi.
E aí, justamente fiquei nessa, acabei não tirando o cochilo, mas assim, eu já tô repensando, sabe, pensando assim: "Poxa, eu acho que de repente valeria a pena". E aí esse cochilo curto que você falou, o bom é que ele também não me come muito tempo, né, durante o dia.
Sim. Co Justamente, justamente, porque senão daí você acorda e o dia tá quase acabando, né?
Exato. Não, agora no inverno, então, que escurece 4:30, eu vou acordar do meu cochilo tá noite. <chuckles>
É.